Also, während des Tages kann ich dann halt genau.
Ja, da kommt dann dann der Mittagsschlaf. Ja, ja, ja. Na ja, gut, das ist ja ne? Also, ich muss sagen, natürlich, wie ich wie ich so in meinen 20ern war und meine Großeltern dann so: „Ja, wir machen jetzt Mittagsschlaf.“ Und ich so: „Wie? Was? Wo? Mittagsschlaf, jetzt?“ <laughs>
Ja, ja, natürlich, natürlich. Das war ja was gan komplett anderes, ne?
Ja, natürlich, natürlich. Obwohl ich muss sagen, ich habe, ähm wann habe ich denn damit angefangen? Also, na ja, nicht regelmäßig natürlich. Ich mache es halt, wenn ich muss, oder wenn ich's Gefühl habe, ne, ich brauche das jetzt. Aber, wahrscheinlich so m irgendwann in meinen 30ern, ja. Also, das war dann so: „Ach, ist ja total schön.“ Ne, so 'n richtig schönen Mittagsschlaf, ne? So 1 Stunde, oder so, dann geht's mir wieder gut. Ne? Also ja, ja. Also, das das ist definitiv sehr gut. Ja, und ansonsten, wenn ich nicht schlafen kann, 1/2 Bier und, ähm, ja. Also, Tee bringt bei mir gar nix. Das ja. Ne. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Höchstens 'n 1/2 Bierchen. Ne, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Auch warme Milch mit Honig, oder so, das bringt alles nicht. Ähm. Und, äh, bei mir ist es wirklich die Melatonin- Tablette, die mich dann wirklich komplett aus'm Leben schießt. Und ich dann schlafe wie tot.
Ja, ne, gar nicht, ne? Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist dann natürlich super, dass du das machen kannst, ne? Ja. Ja, ja, das glaube ich. Aber, bist du dann nicht groggy am nächsten Morgen? Also, f super. Das natürlich gut. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich das echt mal versuchen.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mein Freund nutzt das sogar auch, durch Nachtschicht, wenn er dann tagsüber nicht schlafen kann.
Aha. Ja.
Dann schläft er mit der Melatonin- Tablette ein. Ja.
Ja, na gut, das ja klar. Ja, das glaube ich, dass das hilft. Ja, also es gibt, ne die die die ähm, ne? Es gibt schon so 'n paar kleine Tricks, die man anwenden kann, ne? Ja, <laughs> auf jeden Fall.
Tricks, ja, ja. Ah, auf jeden Fall. <laughs> <laughs> Auf jeden Fall, super wichtig. Ich würde es nicht missen wollen. Danke.
Na Mensch, du. Also, ne? Auf einen guten Schlaf, sozusagen. Ja. Ja. Danke dir. Ja.